А, ты знаешь, да, есть такое, но об этом я часто забываю. И у меня сейчас, э, такой момент, что я отдала свой планшет, э, своему сыну девятнадцатилетнему.
Мгм. Так.
И я понимаю, что все мои сессии открыты у него на планшете. Да. И я постоянно забываю выйти. Я бы хотела вообще там свои аккаунты, да, э, удалить- там имейл, "Гугл"- именно с этого планшета, а не просто выйти. Как бы да. А часто тоже сбра делаю сброс. И, ну, как бы некоторые, такие вот как "Телеграм", э, имейл. У меня вот Gmail открыт, он везде открыт. И "Телеграм" у меня на всех устройствах, "Телеграм Веб" подключён. Но, ты понимаешь, что я, эм, купила себе сейчас, э, э, "МакБук", у меня не было, и я в шоке, оно синхронизирует полностью. Я, допустим, э, что-то себе там <tsk> на телефоне вот скопировала, какую-то фразу мне надо вставить. И если я сейчас же беру компьютер и хочу ф скопировать и вст ну, просто вставку сделать, оно копирует эту фразу, которая была на телефоне. И вот Да, и получается, нужно быть очень осторожным, иначе можно отправить. Ну, если знаешь, как просто ты себе сохранил, м, думаешь там, чуть позже там буду ф пользоваться этим. Да! Тогда может быть вот такая вот ситуация, что оно всё синхронизировано. И для меня очень необычно эт Привыкаю.
В планшете. Мгм. Ага, да-да-да, конечно. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Обалдеть! Да-да-да. <laughs> Использую. <chuckles> Ага. Слушай, конечно, да. Я, честно говоря, о таком и не знала. Так что спасибо, что ты вообще поделилась своим опытом в целом, да, и вот такими вот деталями, которые очень полезны. А, я думаю, что каждому человеку стоит помнить вообще про правила конфиденциальности, особенно в интернете. Да и в целом везде! Вот. Поэтому спасибо тебе за наш диалог, было очень интересно.